Ja, bei mir ist es irgendwie so, dass ich mich, äh, selbstständig gemacht habe, nachdem ich lange angestellt war <chuckles> Genau. Und ja, superlieb, danke. Und, ähm, irgendwie ist es jetzt aber so also, 1. mal war das halt für mich super ein sehr langer Prozess, überhaupt mich selbstständig zu machen, weil ich dann vorher auch schon immer dachte: „Oh Gott, es gibt doch vielleicht schon andere, die das machen“, et cetera. Und habe den ja, bin den Schritt dann gegangen und bin eigentlich auch sehr happy damit. Und es gibt auch natürlich ei im Grunde meines Seins weiß ich auch, dass das genau der richtige Weg ist. Aber dann gibt es immer so Momente, wo ich denke: „Oh Gott, vielleicht kann ich's das doch nicht. Hoffentlich kriegt keiner mit, dass es vielleicht andere gibt, die das viel besser machen und so.“ Und, ähm, grad so bei Social Media also, ich muss eben auch, äh, bei Social Media präsent sein und da muss man ja auch immer so viel, ja, von seinen Vorteilen sprechen, was man alles kann, was man schon alles erreicht hat. Und das ist mir manchmal denke ich mir dann so: <tsk> „Ach Gott, muss das so sein?“ Und, ähm, ja, es fühlt sich manchmal so an, als äh, als würde irgendwann würde vielleicht jemand mitkriegen, dass ich das gar nicht so gut kann. Also, ich bin im Mentoringbereich da auch tätig ob genau.
Wow! Hi herzlichen Glückwunsch. Mhm. Mhm. Ja. Oh nein. J Teilen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ähm, mhm. M ja. Okay, im Mentoring, das wollte ich gerade fragen. Genau, okay, ja.